देखिए आजकल हमारी तकनीक कितनी ज़्यादा विकसित हो गई है ना हम अ, फ़ोन पे स्मार्ट फ़ोन पे संचार के माध्यम से किसी को भी टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं आजकल तो। इमोजी से भी हम अपने अ, भावों का अपने बातों का आदान-प्रदान करते ही हैं। पर मैं ना आपसे जानना चाहती हूँ मतलब आप ज़्यादातर जब संचार अ, के माध्यम का उपयोग करते हैं तो आप क्या भेजते हैं? वॉइस नोट ज़्यादा भेजते हैं या फिर टेक्स्ट भेजते हैं?
जी बात अगर मैं करूँ अगर संचार की तो डिपेंड करता है देखिए अगर मुझे कुछ प्रोफेशनल चीज़ें करनी है तो मतलब मतलब कुछ प्रोफेशनल कुछ मैसेज भेजना है तो मैं अ, टेक्स्ट ही प्रेफर करता हूँ। जैसे देखिए मतलब अ, मेल वगैरह देखिए उसमें तो देखिए वैसे भी वॉइस नोट और मतलब मैं 1 ऑडियो फाइल का ही अटैच करूँ मेल के साथ में। तो तब जो है देखिए मैं अ, टेक्स्ट प्रेफर करता हूँ और देखिए अगर मुझे कुछ इनफ़ॉर्मल किसी व्यक्ति से बात करनी है ना तो वैसे तो मैं देखिए अगर मतलब अ, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बात थोड़ी-सी लंबी चलने वाली है तो मैं देखिए कोशिश करता हूँ कि वॉइस नोट भेजूँ। क्योंकि टेक्स्ट में क्या है ना, कहीं न कहीं हमें मतलब टोन अ, से सामने वाले व्यक्ति को ढँग से पता नहीं लगती कि हम किस टोन में किस लहज़े में बोल रहे हैं? उम, जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ मैं बहुत ही पोलाइटली कह रहा हूँ। मेरे भावों में मैं बहुत ज़्यादा पोलाइटली कह रहा हूँ लेकिन उसको पढ़ने का तरीका जो टेक्स्ट है जो मैंने भेजा है तो उसको पढ़ने वाला तरीका है वो सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से प, परसीव करता है उसको लेता है तो उस पर देखिए निर्भर करता है। और ऐसे में देखिए कई बार ना झगड़े के आसार बन जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है दुर्व्यवहार कर रहा है, रूडली बोल रहा है। मतलब अगर अ, तो इसलिए मैं देखिए कहीं ना वहीं ना प्रेफर करता हूँ कि वॉइस नोट क्योंकि वॉइस नोट में क्या होता है ना अ, वो सामने वाला जो व्यक्ति है ना वो मेरी टोन अच्छे से समझ सकता है और मैं किस उम भाषा शैली का उपयोग कर रहा हूँ मैं किस लहज़े में बोल रहा हूँ वो अच्छे से देखिए उसको समझ में आता है। तो कहीं न कहीं न एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग के जो आसार है ना वो कम हो जाते हैं। कम तो क्या बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं क्योंकि उसको पता है कि मैं किस टोन में बोल रहा हूँ और कोई रूडली तो नहीं बात कर रहा हूँ और प्यार से तो कर रहा हूँ। और तो कहीं न कहीं देखिए वही अ, मैं इसीलिए ना यही मेरा कारण है कि मैं वॉइस नोट और अ, टेक्स्ट में ना कहीं ना कहीं वॉइस नोट प्रेफ अ, प्रेफ़र करता हूँ और सबसे बेहतर तो देखिए वैसे मैं कॉल करता हूँ। लेकिन इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल मैं वॉइस नोट ही करता हूँ। जी।
हुँ। जी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को वॉइस नोट भेजा है किसी इस तरह की मंशा से, जैसे अभी आपने कहा, लेकिन सामने वाले ने उसको अ, दूसरे वे में ले लिया हो। मतलब कभी-कभी होता है ना लोग सोचते हैं कि ये इस तरह से क्यों भेज रहा है, अभी मैं उठा भी नहीं सकता हूँ, मतलब सुन भी नहीं सकता हूँ, ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे मैं सुन नहीं सकता हूँ, टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा कभी हुआ है?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा हुआ है कि उम, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को वॉइस नोट अगर जैसे भेजा ना तो अ, कहीं ना कहीं क्या हुआ ना कि अ, <clears throat> मतलब ऐसा होता है कि वॉइस नोट में जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि टोन एक तो समझ में आ जाती है। और अ, मतलब कॉल जैसे अगर कोई व्यक्ति मुझे करता है और मैं देखिए अगर उस कॉल का रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, तो मैं ये प्रेफ़र करता हूँ कि मैं अ, वॉइस नोट उसको मतलब अ, वॉइस नोट में देखिए अगर अ, रिप्लाई कर दूँ हो पाए तो। नहीं तो कई बार क्या होता है ना देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा शोर वग़ैरह में होते हैं, तब तो देखिए वॉइस नोट जो है भेज नहीं सकते हैं। तो अम, तब जो है देखिए कई बार जो है ना टेक्स्ट हो जाता है। नहीं तो वैसे वॉइस नोट मेरे हिसाब से ना बहुत ही उत्तम माध्यम है, जो कि इसमें ऐड किया गया है। आजकल तो देखिए हर जगह पर ही वॉइस नोट की सुविधा उपलब्ध है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सऐप हो गया, और अ, देखिए अलग-अलग हर सोशल मीडिया पर देखिए वॉइस नोट की सुविधा उपलब्ध है। तो कहीं न कहीं देखिए एक बहुत ही अ, उत्तम माध्यम है। जी।
जी। हुँ। बढ़िया है। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है आपके साथ अ, जो अ, मतलब या तो आपका वॉइस नोट जो है वो गलत समझ लिया गया हो या फिर आपके टेक्स्ट ने पूरी ही काया पलट कर दी हो?
जी वॉइस नोट के माध्यम से तो ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि वॉइस नोट में क्या है मेरी एकदम टोन क्लियर होती है। मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ। और मैं जो है ज़्यादा मतलब ऐसे अ, रूडली बोलता नहीं हूँ ज़्यादा किसी से भी मतलब कोई भी हो चाहे मेरे दोस्त वगैरह हो उनसे भी देखिए मैं मतलब नॉर्मल अपने लहज़े में बात करता हूँ। और वो मेरे लहज़े को देखिए पहचानते भी हैं। और टेक्स्ट में देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है की काया पलट कर दी हो और मतलब मैं मैं चाहे ढंग से ही बोल रहा हूँ ना तो कई बार क्या है ना सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार से ले लेता है। क्योंकि मैं टेक्स्ट जब करता हूँ ना तो उसमें मैं एक तो इमोजी नहीं यूज़ करता हूँ ज़्यादा इमोजी मैं ना कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। और इस वज़ह से ना कहीं न कहीं वो जो एक मतलब जो अ, अर्थ है ना पूरा देखिए एक वाक्य का टेक्स्ट का तो वो देखिए कहीं न कहीं अलग हो जाता है। और उसकी एक जो टोन है ना तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा
जी। हुँ। हाँ, हाँ। <laughs>
अ, मेरे जो अ, मतलब जानकार लोग हैं ना तो वो कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसीलिए वॉइस नोट प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा इमोजिस यूज़ करना इतना ढूँढना इमोजिस को और वो सब कहीं न कहीं मेरे लिए ना एक बहुत मेहनत वाला काम हो जाता है। और देखो मैं आपको अगर एक एक किस्सा बताऊँ ना तो मैं जो है अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कोई बात देखिए बहुत ही नॉर्मल चल रही थी पढ़ाई को लेकर और वो देखिए वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोजिस वगैरह यूज़ करता है। और मैं तो नहीं करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं उसको जैसे टेक्स्ट कर रहा था कि ओ बात थी कि कल अ काम मतलब उम, उम, मिलने की बात थी देखिए तो कल मिलने अ, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो उसपे थोड़ी देर बात चल रही थी और थोड़ी देर बाद वो एकदम से बोला कि तू इतना रूडली क्यों बात कर रहा है? तो कहीं न कहीं देखिए मतलब ये तो है ना मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं तो नॉर्मली बात कर रहा था तो उसके बाद से ना देखिए मैं ना ज़्यादातर यही प्रेफर करने लगा कि मैं वॉइस नोट का उपयोग करूँ। जी।
जी। हुँ, हुँ। जी। <laughs> हुँ। ये मतलब सच में आपने बात कही अच्छी कि लोग है ना आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं दरअसल आप किस भावना के साथ वो कह रहे हैं और कहीं ना कहीं बात काफ़ी बिगड़ भी जाती है फिर तो बाद में।
बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है लेकिन फिर भी मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे वॉइस नोट में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा ही बोल देते हैं कुछ मतलब बात छोटी-सी है फिर सामने वाला प, उसको पता नहीं मिनटों सेकेंड्स मतलब, 10 सेकंड की बात है फिर वो 40-40 सेकेंड उसको सुने ही जा रहा है। ऐसा नहीं होता उसमें?
जी। बिल्कुल देखिए अ, ऐसा हो ही जाता है कि हम कई बार ना थोड़ा-सा ज़्यादा ही बोल देते हैं और मतलब इतना ज़्यादा लंबे शायद वॉइस नोट्स नहीं भेजने चाहिए और लेकिन वॉइस नोट्स का क्या है ना देखिए मैंने तो भेज दिए लेकिन सामने वाले व्यक्ति अ, कहाँ बैठा है क्या नहीं बैठा है वो मुझे देखिए नहीं पता है कुछ भी और कई बार देखिए ऐसी स्थिति होती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना अ, जो सुन नहीं पाता है या नहीं पाती है। तो तब कहीं न कहीं देखिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि फिर जो तो टेक्स्टिंग करनी पड़ती है और मुझे देखिए बहुत ज़ोर आता है जैसा कि मैंने आपको बताया टेक्स्टिंग में लिखने में और फिर देखिए मुझे कहीं न कहीं फिर ये कोशिश करनी होती है कि अगर मुझे लगे कि बात थोड़-सा सेंसिटिव सा टॉपिक है और अगर मतलब कुछ एक विवाद का सीन बन सकता है तो फिर मैं देखिए कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से इमोजिस यूज़ करने लग जाता हूँ और वो भी ऐसी जो कि कहीं न कहीं जिससे एक मेरा जो लहज़ा है वो इस प्रकार का लगे कि मैं थोड़ा-सा पोलाइटली बात कर रहा हूँ ऐसे रूडली बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है ना वो मैं कैसे करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर आता है और मुझे देखिए बिल्कुल भी एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे टेक्स्टिंग नहीं पसंद और देखिए अ, अलग-अलग मामले में ना मतलब जैसे थोड़ा-सा ना अ, मैं अ, अ, अ, अ, प्रेफ़र करता हूँ कभी जैसे मैं कई बार टेक्स्टिंग भी प्रेफ़र कर लेता हूँ जैसे प्रोफ़ेशनलिज्म में देखिए मुझे क्या है ना इमोजिस का उपयोग नहीं करना होता है उसमें तो देखिए मुझे अ, सादी इंग्लिश में ही लिखना होता है तो कहीं न कहीं देखिए उसमें मैं टेक्स्टिंग करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे इतना नहीं होता है कि मैं वॉइस नोट वगैरह भेजूँ और उसमें देखिए बनता भी नहीं है मेरा वॉइस नोट वगैरह भेजना क्योंकि वो एक प्रोफ़ेशनल लहज़ा है तो उसमें मुझे थोड़ा-सा डेकोरम मेंटेन करना है। जी।
हुँ। हाँ। हुँ। अ, कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे कि वैसे तो आप बता ही चुके हैं कि काम वाले जो मामले होते हैं उसमें आप ज़्यादातर टेक्स्ट ही अ, जो है उसको प्राथमिकता देते हैं। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी सहकर्मी को या आपके बॉस को या ब-बस आपके कार्यस्थल से जुड़े किसी व्यक्ति को ही वॉइस नोट में बात की हों?
जी। मतलब ऐसा है कि अगर वो देखिए वो व्यक्ति जो है कार्यस्थल वाला व्यक्ति अगर मतलब मेरे बहुत एक अच्छी उससे बॉन्डिंग है और कहीं न कहीं दोस्ती जैसा हिसाब-किताब हो रखा है। तो फ़िर मैं देखिए कोशिश कर लेता हूँ उसे वॉइस नोट में बात नहीं तो मैं जो है टेक्स्ट में ही प्रेफ़र करता हूँ। टेक्स्ट भी शॉर्ट्स अ, शॉर्ट से टेक्स्ट शॉर्ट एंड स्वीट ज़्यादा नहीं बड़े-बड़े टेक्स्ट नहीं क्योंकि <chuckles> ज़्यादा बड़े टेक्स्ट कहीं न कहीं न एक जो है मतलब वही उस ज़्यादा बड़े टेक्स्ट में ना लोग जो है अ, बुरा मानते हैं क्योंकि उनमें कहीं न कहीं वो लहज़े की जो मैंने आपको बताया ना कि लहज़ा समझ में समझ नहीं पाते हैं ढंग से। <sniffs>
हम्म।
तो कहीं न कहीं देखिए दिक्कत हो जाती है। और इसके अ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर वो व्यक्ति जैसे अ, जो ऑफ़िस कर्मी है मेरा जो कलीग है वो उसके साथ अगर मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है स्ट्रॉन्ग है और वो ऐसे बुरा नहीं मानेगा किसी छोटी-मोटी बात का। और कहीं न कहीं मुझे अच्छे से समझेगा तो <sniffs> मतलब मुझे से अच्छे से वो जानता पहचानता है तो फ़िर मैं जो है उससे अ, क्या कहते हैं वॉइस नोट वगैरह में बात कर लेता हूँ जिससे कोई ज़्यादा
हाँ।
दिक्कत ना आए, जी।
अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है कि भले ही हम किसी को टेक्स्ट करें या फिर हम उसको वॉइस नोट्स भेजें। हमें किस तरह के अ, जो मैनर्स हैं, जो एटिकेट्स हैं, शिष्टाचार है उसका अन पालन करना चाहिए?
जी। कुछ टाइपिंग एटिकेट्स हैं जो कि देखिए, हमें देखिए स्कूल में भी पढ़ाए गए थे, तो मैं आपको बताऊँ कि अ, हमें जैसे ये सिखाया था गया था कि थोड़ा-सा इमोजिज़ का उपयोग कीजिए, क्योंकि बिना इमोजिज़ के जो है थोड़ा-सा रूड लगता है। लेकिन मुझे देखिए, वैसे ये मेरी प्रेफरेंस नहीं है क्योंकि इमोजिज़ ढूँढो, लिखो अ, मतलब उनको अ, डालो, तो वो कहीं न कहीं देखिए बहुत वो बोरिंग सा हो जाता है। फिर टेक्स्टिंग तो कहीं न कहीं एक मतलब बहुत ही मेहनत वाला सा काम हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अ, जो है ना ऑल कैप्स में ज जो है नहीं लिखना चाहिए, बड़े-बड़े लेटर्स में बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं न एक बहुत ज़्यादा रूड माना जाता है। वो ऐसा बोला जाता है कि आप कहीं न कहीं गुस्से से बोल रहे हो। तो देखिए इ अ, एइ 1-2 तो ये थे, और इसके अलावा और भी काफ़ी देखिए टाइपिंग एटिकेट्स हमें सिखाए गए थे। और अ, जैसे देखिए आपको ना अ, जो है अ, ऐसा नहीं है कि आप छोटे-छोटे टेक्स्ट बहुत सारे करे जा रहे हैं और स्पैम किए जा रहे हैं छोटे-छोटे टेक्स्ट। अ, तो और साथ ही साथ देखिए, एक ही कैरेक्टर को स्पैम नहीं करना है। तो वो कहीं न कहीं वो फ्लडिंग ऑफ कैरेक्टर्स जिसको कहा जाता है, देखिए वो नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ना देखिए हमें कुछ टाइपिंग एटिकेट्स जो है ना हमारे स्कूल में भी अ, सिखाए गए थे, और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं क्योंकि कहीं न कहीं न इससे क एक टाइपिंग करने का एक जो तरीका है ना, वो अच्छे से आ जाता है और अ, व्यक्ति जो है ना ट टेक्स्टिंग के ज़रिए जो है बहुत अच्छे से बात कर पाता है। और आगे चलकर ये चीज़ें ना, कहीं न कहीं एक मेल वग़ैरह लिखना प्रोफे मतलब ऐज़ अ वर्कप्लेस पे मेल वग़ैरह लिखना और वो सब में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और आगे जैसे प्रोफ़ेशनल टेक्स्ट करने होते हैं, आजकल तो देखिए हर चीज़ में जो है ना टेक्स्ट का देखिए बहुत ज़्यादा एक रोल हो रहा है प्रोफेशनलिज़्म में। अ, जैसे अपने कार्यस्थल पर देखिए अगर आपको अ, कोई प्रोफेशन ऐज़ अ मतलब अ, अपने कलीग को कोई मे मेल करना है, और वो भी प्रोफेशनलिज़्म का माध्यम रखना है, तो मैं मानता हूँ कि टेक्स्टिंग हीं एक बहुत उत्तम साधन है उसमें। जी।
हुँ। जी। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। ये तो है। लेकिन क्या अ, ऑफ़िशियल जो आप मैसेज करते हैं, संदेश भेजते हैं टेक्स्ट में उसमें भी आप इमोजी का इस्तेमाल करते हैं क्या?
जी। ऑफ़िशियल जो लैंग्वेज है ना देखिए मतलब जो अ, मतलब कार्यस्थल पर देखिए मेल्स वग़ैरह करना और वो सब उसमें तो देखिए इमोजी क्योंकि नहीं उपयोग की जा सकती क्योंकि वो कहीं न कहीं इसमें एक प्रोफ़ेशनलिज़्म मेंटेन करना होता है देखिए नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ़ॉर्मल सा लगेगा अनौपचारिक-सा लगेगा तो देखिए अनौपचारिक अगर मैं मेल करूँगा तो कहीं न कहीं मेरी नौकरी पे ही नौकरी जो है ना, वही ख़तरे में आ जाएगी और देखिए कहीं न कहीं ना मुझे अ, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मैं तो बहुत ही मतलब इसमें एक जो लैंग्वेज होती है ना? टेक्स्ट की वो बहुत ज़्यादा सही रहे। जैसे अगर इंग्लिश में टाइप किया जा रहा है तो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो कहीं न कहीं जिसमें इसमें ना एक प्रोफ़ेशनलिज़्म जो है झलकना चाहिए और साथ ही साथ देखिए अगर हिंदी में कोई चीज़ टाइप हो रही है तो देखिए हिंदी में भी कोई अ, गलती नहीं होनी चाहिए कोई मात्रा की गलती कोई उ, व्याकरण व्याकरण वाली गलती तो कहीं न कहीं देखिए इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और इमोजिज़ का तो देखिए ख़ास करके उपयोग नहीं करना होता है इन प्रोफ़ेशनल मेल्स में। क्योंकि देखिए इसमें कोई रिश्ते तो बनाने नहीं है इसमें तो देखिए प्रोफ़ेशन से रिलेटेड काम है तो कहीं न कहीं इसमें देखिए टोन तो एक प्रोफ़ेशनल लगनी चाहिए जो। मतलब जिस तरीके से टाइप क किया जाता है ना तो उस प्रकार से कहीं न कहीं एक प्रोफ़ेशनल सी टोन लगनी चाहिए। जी।
हुँ। <chuckles> जी। हाँ। हुँ। तो वैसे आपको नहीं लगता कि कुछ इमोजी हैं जो हमारे कार्यस्थल पर भी काम आ सकते हैं, जैसे कि एक होता है थम्स अप, मतलब कि मैं समझ गई या ओके या ठीक है। और एक और होता है जिसमें हम हाथ जोड़कर नमस्ते या प्रणाम का एक वो होता है आइकन, उसमें भी हम इस तरह के तो शायद कार्यस्थलों पर इस्तेमाल करते ही हैं।
जी, कर तो सकते हैं, लेकिन जैसे थम्स अप वाली बात की ना आपने, तो कहीं न कहीं देखिए डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ब व्यक्ति से, या किसी कोई डील वग़ैरह टाइप सा कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, मतलब जो है एक प्राइस पे जैसे आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं। कोई बिज़नेस डील है जैसे मान लीजिए कर रहे हैं, तो उसपे जैसे मान लीजिए अगर एक क मतलब म्यूचुअल प्राइस पे आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं ना एक, तो उसपे अगर आप थम्स अप भेज दे तो कहीं न कहीं देखिए वो बहुत ही मतलब डील कैंसल सा वाली बात हो जाती है। उसके बाद तो और नेगोशिएट भी नहीं होता या सामने वाला व्यक्ति अगर भेज दे। तो देखिए कहीं न कहीं न, वो बहुत ज़्यादा रूड लगता है। तो ये भी देखिए, जैसे होता है ना कि मतलब अ, ज शब्द मतलब शब्दों का जो एक मतलब है वो देखिए सेंटेंस के साथ बदल जाता है। तो उस प्रकार ही ना एक इमोजी का मतलब भी ना कहीं न कहीं देखिए इसके साथ-साथ बदल जाता है, किस प्र मतलब कि किस टेक्स्ट के साथ वो उपयोग में ली जा रही है। तो कहीं न कहीं देखिए कि तो इसीलिए ना इमोजी देखिए मतलब एक पिक करना भी ना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, कॉम्प्लिकेट सा हो जा रहा है। तो हमें देखिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान से इमोजी यूज़ करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि इस इमोजी का मतलब तो अ, सही जा रहा है ना, क्योंकि जैसे थम्स अप वाली इमोजी भी ना मैंने अ, मतलब एक एक व्यक्ति तो ना जो है मेरे उम अ, कहीं न कहीं देखिए मतलब एक व्यवहार खराब हो गया था एक व्यक्ति का क्योंकि जब मैंने उसको एक थम्स अप इमोजी भेजी थी क्योंकि उसे कहीं न कहीं नहीं पसंद आई। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे उसके बाद से ना थम्स अप इमोजी ही यूज़ करना मैंने जो है बंद कर दिया। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, मतलब इसके भी हमें ब, उल्टे प्रभाव देखने को मिल जाते हैं।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल। हुँ, अच्छा ये बताइए कि, मतलब जो इमोजिस होते हैं, क्या आपको सच में उन सभी के मतलब पता हैं?
जी, इमोजीस तो आजकल देखा जाए तो हज़ारों इमोजीस हो गए हैं लगभग देखिए। मतलब इमोजीस अगर आप 1 पहले नंबर से लेके लास्ट नंबर तक अगर सारी इमोजीस देखने जाएँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको आधा घंटा तो लग ही जाएगा इतने सारे इमोजीस हो गए हैं। तो इतने सारे इमोजीस का देखिए जो मतलब पता करने की एक जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अ, लंबी हो जाएगी। और देखिए इसीलिए ना मुझे तो देखिए नहीं पता और मैं मानता हूँ कि आजकल जैसे मतलब इतने सारे लोग जैसे टेक्स्ट अ, हो का न ही उपयोग करते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक देखिए हर कोई आजकल जो है ना, ये व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पे देखिए टेक्स्टिंग करते हैं। म, तो देखिए मैं मानता हूँ कि कोई अ, कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे तो नहीं लगता कोई अगर हम ढूँढने जाएँ, तो हमें मिलेगा, जिसको अ अ, ये इमोजीस वगैरह के मतलब पते हों। ये पता हो ये तो देखिए कुछ अ, चुनिंदा इमोजीस ही हैं देखिए जिनका मतलब पता हो जैसे एक वो नमस्ते वाला इमोजीस और देखिए वो विक्ट्री वाला इमोजी होता है और एक मतलब वो कुछ स्माइलीज़ होती हैं देखिए। तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़े बहुत इमोजीस ही हैं जिसका मतलब पता होता है, और इतने सारे म अगर हम मेरे हिसाब से सीखने भी जाएँगे, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जितने सारे इमोजीस अ, सीख लेगा और उनका उपयोग सीख लेगा तो कहीं ना कहीं देखिए उनको ना एक डिग्री मिल जानी चाहिए पीएचडी इन टेक्सटिंग। तो कहीं ना कहीं उनके नाम से पहले भी बिल्कुल एक डॉक्टर तो लगाना ही चाहिए। जी।
जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। <laughs> हुँ, बिल्कुल, मैंने एक बार कहीं पर तो पढ़ा था कि चूँकि सभी लोगों को स्माइली इमोजी जो होते हैं ना, उनका ज्ञान नहीं होता, तो उसमें वही लिखे हुए थे कि कौन-सा किस भाव को व्यक्त करता है। और कहीं न कहीं वो एक तरीके से ना जो हम लंबे-लंबे टेक्स्ट लिखते हैं ना, उनका भी एक अ, कह लीजिये की एक समानार्थी के रूप में विकल्प के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि, काफ़ी अच्छी बात हुई और पता चला कि देखिए वॉइस नोट्स की कितनी महत्वता है, कितनी प्राथमिकता आप देते हैं। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि किसी नए विषय पर भी हम आपसे जल्दी ही जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद।
हाँ जी, हाँ जी। जी, जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।